हाँ, ये तो बहुत ख़ूबसूरत है ये जो चीज़ें आपने बताई ना। अ, कि डब्बे को जो मतलब पट्टे होते हैं कार्ड बोर्ड के उसको भी लपेट सकते हैं। और रैपर के साथ और उसको एकदम सुंदर भी अ, मतलब वास की तरह ऐसे रख़ सकते हैं। क्योंकि अ, काफ़ी महँगे आते हैं देखिए वो तो, ये तो एक बहुत ही सस्ता विकल्प और सुंदर टिकाऊ बढ़िया एकदम विकल्प हो गया ये तो। अ, बहुत अच्छा लगा काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो मैं ना ये भी जानना चाहूँगी कि अ, जो अ, रंग होते हैं, है ना? और जो हम पौधे रखते हैं घर में, उनकी मदद से क्या हम अपना तनाव कम करने की भी कोशिश कर सकते हैं?
हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, आपने तनाव की बात कही मुझे अभी बिल्कुल उसका नाम याद नहीं है हाँ, मुझे याद आ गया।
हुँ, हुँ।